Thường thì, ờ, ừm, mỗi ngày buổi tối á, thì mình sẽ đặt mục tiêu là 11:00 đi ngủ nhưng mà thường á, ừm, mười hai giờ hơn, có khi là 1:00-2:00 sáng mới ngủ á bạn, và vì vì đúng rồi, mình làm v việc cũng khuya á, xong rồi có những hôm hổng có làm việc á, thì mình sẽ chơi điện thoại, quay qua quay lại chơi một hồi cái nhìn đồng hồ 1:00-2:00 sáng mất tiêu luôn. Rồi, ờ, sáng thì, ừm, mình muốn dậy 7:00 nè, nhưng mà lúc nào mình cũng tắt báo thức hết á, bảy giờ rưỡi hơn, gần tám giờ kém mình mới dậy xong rồi vội vàng đi làm á, bỏ bữa sáng luôn, sợ trễ giờ, cho nên là mình nghĩ là cái giấc ngủ của mình cũng hổng có được khoa học lắm á bạn.
À, vậy đó hả? Ờ. À, ra là vậy. Ờ. Ừm, công nhận là cũng khá là căng thẳng, đúng hông? Vậy thì bạn để ý á, bạn cảm thấy là trên cơ thể của bạn á nha có những cái vùng nào nó bị căng nè, hoặc là căng cứng nè hoặc là khó chịu chẳng hạn, bạn kể cho mình nghe được hông?

Ừm, công nhận nha. Và mình cũng rất là hiểu trong cái trường hợp đó khiến cho bạn rất là bối rối, đúng hông? Và căng thẳng luôn nè. Ừm, vậy thì bạn ơi, hông biết là khi mà bạn phát hiện ra những cái điều như vậy đó, bạn có làm bất kỳ cái kỹ thuật nào hoặc là bất kỳ cái cách nào giúp cho bạn là thư giãn nhiều hơn nè, giảm căng thẳng nhiều hơn hông?
Đúng luôn. Mình cũng có thử vài cách á bạn, nhưng mà chưa có kiên trì được. Giống như là, có lần mình cũng làm theo cái hướng dẫn trên video á, giống như là, thở, ờ, kiểu, hít vào 4 giây, giữ 7 giây rồi thở ra 8 giây gì đó, thì lúc đó mình làm mình thấy cái đầu óc mình nó cũng dịu đi thật. Nhưng mà mình chỉ làm được có vài tối à, rồi mình lười quá mình lại quên luôn, xong rồi mình bỏ tới giờ luôn. Thì, ờ, có hôm mình cũng thử giãn cơ nhẹ á, như là xoay cổ, xoay vai nè, nhưng mà trong cái lúc làm thì nó cũng dễ chịu nhưng mà mình hổng có biến nó thành một cái thói quen hằng ngày á bạn, nên là chỉ lác đác vài hôm á. Rồi, ờ, khi nào mệt á mới nhớ ra nhưng mà thường đến bây giờ thì mình cũng hổng có làm luôn á bạn, giống như là, mình hổng có kiên trì làm được lâu, hổng có tạo được cái thói quen á.
Ừm.